अ, मैं अ, क्या बताऊँ अपने बारे में मतलब मेरी एक आदत है अ, बोलूँ तो जो कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें परफेक्शनिज़्म अ, का जो है टर्म जो है कहीं न कहीं व मुझपे काफ़ी लागू होता है। क्योंकि मुझे ह जो भी काम करती हूँ ना मुझे लगता है कि पूरा परफेक्ट हो जाए मतलब बेहतर से बेहतर। अ, इस वजह से क्या होता है मेरा काम या तो आधा-अधूरा रह जाता है अ, या फिर अ उम, मतलब ऐसे ठीक से तो हो जाता है लेकिन समय पे नहीं होता है मतलब काफ़ी समय लग जाता है उस काम को करने में क्योंकि परफेक्शनिज़्म जो है किसी भी चीज़ को बहुत बेहतर करना है और तो अ, समय तो लगेगा ही क्योंकि संतुष्टि नहीं होती है ना। इस वजह से मेरा हर काम मतलब कि अ, प्रोजेक्ट का काम हुआ या घर का भी काम हो तो सब में जो है मेरी आदत है कि उसमें मैं काफ़ी समय लगा देती हूँ और फिर बाद में जब ठीक से पूरा पूरा तो हो जाता है वो संतुष्टि तो मिल जाती है लेकिन अ, समय काफ़ी लग जाता है। फिर लगता है कि मैंने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया और फिर जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो या तो रह जाती है और या फिर शुरुआत ही नहीं कर पाती हूँ मैं, तो बहुत गुस्सा आता है खुद पे कभी-कभी और हुँ अ, शर्म भी का भी भास होता है। क्या करूँ, कैसे सुधारूँ समझ नहीं आता है। औ मुझे थोड़ा उस पे आप म मदद करिए समझने में।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं मदद करूँगा। बिल्कुल, मैं आपकी बातें भी समझ पा रहा हूँ और कहीं न कहीं आपकी परिस्थिति भी समझ पा रहा हूँ। देखिए अ, पहली बात तो मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगा कि परफ़ेक्शनिज़्म उतना गलत नहीं है, ये कहीं न कहीं अ, दिखाता है कि आपका मन बहुत है काम करने में। अ, खैर, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कौन से काम ऐसे अक्सर होते हैं, जो आप अधूरे छोड़ देते हैं, मतलब वो आधे में रह जाते हैं या आप पू पूरा नहीं कर पाते? ऐसे कौन-कौन से काम हैं?
अ, ऐसे अ, जो बहुत ज़रूरी वाले काम जो हैं ना, जिसमें काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इक् हर काम इतना आसान होता नहीं है। जो मुश्किल वाले जो काम होते हैं ना, उसमें मेरे साथ ऐसा होता है कि अ, क्योंकि एक बार में वो फ़ोकस अ, ध्यान तो हो नहीं पाता, आप उतना क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो काम मेरा आधा-अधूरा रह जाता है, क्योंकि 1 दिन में तो होने से रहा। तो उसमें मुझे काफ़ी समय लग जाता है कि हर दिन थोड़ा-थोड़ा करती हूँ और वैसे आगे बढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह रह जाता है। रिसर्च वाला जो काम होता है ना, वो उसके साथ ज ज़्यादातर मेरा होता है कि अ, मेरा काफ़ी जो है, समय लग जाता है उसमें और वो अधूरा रह जाता है।
हुँ। हुँ। देखिए समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बातें और हाँ बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है। और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं हैं, ये कई फ़ काफ़ी बार होता है, काफ़ी लोगों के साथ भी होता है। अ, चलिए एक और चीज़ इसमें आप मुझे ये भी बताइए, कि आपको ऐसा अ, जब भी होता है तो क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है या किसी प्रकार का आपको शर्म आता है? या ब खुद से एकदम आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ होती है? और अगर ऐसा होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं उस समय?
अह, जी गुस्सा अ, शुरू में तो नहीं आता। अ, बाद में आता है जब मैं काफ़ी समय लगा देती हूँ तो अ, गुस्सा इसलिए आता है लगता है अरे यार मुझे अ, जो है इतना समय क्यों लगता है? क्या मैं बहुत धीरे-धीरे सीखती हूँ अ, या फिर थोड़ा मुझे तेज़ी लानी चाहिए कोई भी चीज़ें कूरा पूरा करने में? तो मेरा दिमाग या तो बहुत ही स्लो है, धीमा है लगता है थोड़ा-सा अ, और तेज़ होता और शार्प होता तो फिर चीज़ें थोड़ा जल्दी हो पाती शायद। तो इस वज़ह से खुद पे गुस्सा आता है। मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ उस मामले में कि मुझे इतना समय लग जाता है उसको पूरा करने में। तो अ, वैसे गुस्सा आता है और अ, शर्म तब आता है जब लगता है इत्ता समय लगाने के बाद भी यदि वो काम अधूरा रह जाता तो लगता है कि अ, ये मैंने क्या किया? सब सोच रहे होंगे कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर निकल के आएँगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है अ, जिसकी वज़ह से जो है ना कभी खुद पे शर्म भी आ जाता है।
हुँ, हुँ। हुँ, देखिए, समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बातें और देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल जायज़ है ये बात, ऐसा होता है अक्सर लोगों के साथ होता है, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का सामना भी करना पड़ता है। चलिए एक और चीज़ आप मुझे ये बताइए कि आपने किसी प्रकार का पैटर्न नोटिस किया है? कि, ये चीज़ अ, इस समय हो रही है, ये ये चीज़ करने की वजह से हो रही है <sniffs> और अगर किया है तो ये पैटर्न कब से चल रहा है और कितनी बार हो चुका है?
जी, पैटर्न की बात करूँ तो मुझे लगता है अ, मुझे ऐसा मेरे साथ होता है कि जब कोई दबाव डाल रहा होता है ना, मुझे कोई भी चीज़ करने के लिए तब जो है मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। और तब मैं और भी जो है ना सुस्त हो जाती हूँ और चीज़ें काफ़ी मद या तो शुरू नहीं करती अ, या फिर दूसरे भाव आ जाते हैं, जैसे ग़ुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से मैं अ अ, छोड़ देती हूँ या उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाती हूँ। ये अ, उस समय अ, जब कोई टोका-टोकी करता है ना, तो उस समय मुझे इस तरह का आभास होता है और एक और चीज़ है कि, दिन में थोड़ा मैं अ, जो है शांत रहती हूँ, तो उसमें तो ठीक-ठाक हो जाता है लेकिन रात में जब बहुत अ, आस-पास लोग होते हैं ना तो भी मेरा दिमाग जो है ना बहुत उलझन में हो जाता है और चीज़ें बेहतर नहीं कर पाती।
हम्म, देखिए अब मुझे और अ, थोड़ा विस्तार में चीज़ें समझ आ रही है। और हाँ, देखिए पैटर्न को नोटिस करना बहुत ज़रूरी भी होता है ना? अ, ये क्यों ज़रूरी होता है और इससे क्या हम सीख सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपने आज तक कभी किसी प्रकार का तरीका आज़ आज़माया है कि इस चीज़ को आप कम कर सकें? और अगर आज़माया है तो वो कैसे निखर के आया है कि वो काम का आया या नहीं आया?
पूरी तरह से तो काम अ, नहीं आया है अ, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की है जैसे कि मैं सुबह में कोशिश करती हूँ कि जो बहुत ज़रूरी वाले काम है, जहाँ पे बहुत दिमाग लगाना है मुझे तो जहाँ पे बहुत ध्यान और क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में जब मैं थोड़ा ऊर्जावान महसूस करती हूँ और शांति रहती है तो मैं उस समय अ, ये चीज़ें करती हूँ ताकि कि मेरा जो है दिमाग ज़्यादा चले। और शाम में या फिर रात में मैं वो सारे काम करती हूँ, जिसमें मुझे जो मुझ जिसकी जानकारी मुझे है और मैं जो काम सीख चुकी हूँ उस पे मैं अ अ, जो है ध्यान लगाती हूँ। तो इस तरह से मेरी चीज़ें जो है थोड़ा बेहतर हो पाई है उम, क्योंकि रात में मुझसे नहीं होता है अ, बिल्कुल भी और इसके अलावा मैंने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया है जिससे भी मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ है और बाहरी चीज़ों में ज़्यादा भटकता नहीं है। तो ये 1-2 चीज़ें मैंने शुरू की है जिससे थोड़ा तो अ, सुधार आया है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे लगता है ये परफेक्शनिज्म की जो ये आदत है वो अ, बहुत पहले से ही है जिस वजह से अ, उसको पूरी तरह से तो मैं <chuckles> खत्म नहीं कर पा रही लेकिन हाँ, अ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बेहतर कर पाऊँ।
हुँ, हुँ। हुँ, जी, जी, जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें और जैसे आप अभी बता रहे थे कि ये जो परफेक्शनिज़्म की आदत है ये बहुत पहले से है, तो ये कहाँ से पनपी, कहाँ से चालू हुआ ये? और कब चालू हुआ, कैसे आपको पता चला कि ये ये ये आपको तकलीफ पहुँचा रहा है? इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइए मुझे।
जी, मुझे लगता है ये मैंने बचपन से ही अ, मेरी आदत रही है कि जो भी मैं काम करती हूँ, उसको मैं जब तक पूरा कर नहीं लेती हूँ अच्छे से उस मुझे ना वो च उस चीज़ को छोड़ती नहीं हूँ। तो जिस वजह से क्या है कि मैं हर चीज़ जाए चाहे वो खाना बनाना हो, पढ़ाई-लिखाई को दू अ अलग कर दें, तो दूसरे कामों में भी मुझे मेरी मम्मी बोलती है कि तुम्हें जो भी कुछ भी दिया जाता था, तुम हर जगह जो है बहुत ज़्यादा अ, दिमाग लगाती थी और उस उसके पीछे पड़ जाती थी, छोड़ती नहीं थी। अ, एक बार अ, मेरा भाई का जो है उसका बॉल जो है ये क उसमें ये हो गया, तो उसका हवा निकल गया था, तो मैं पूरा उसमें दिमाग लगाई थी, कैसे मैं उसका हवा भर दूँ, जैसे बलून भरते हैं वैसे मैं स कोशिश कर रही थी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है मैं करती रहती थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आदत अभी भी है अ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि अपना जो है 100% दूँ और बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। और चीज़ें इधर-उधर भी ब बिखरी रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं हर चीज़ जो है ठीक करने लगती हूँ, तो ये सब आदतें हैं बचपन से।
हुँ, हुँ। हम्म, देखिए, अब मुझे बहुत अच्छा एक अंदाज़ा हो गया है, कि किस हिसाब से आप सोचते हैं, किस हिसाब से आप हरकतें करते हैं। खैर इस चीज़ अ, से बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है, ये एक प्रकार से कुछ-कुछ चीज़ों में ये बहुत अच्छी चीज़ भी है, परंतु अगर आपको तकलीफ़ हो रही है इससे तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये इतनी सही नहीं है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप काम नहीं पूरा कर पाते, तो उस संदर्भ में मैं आपको कुछ-कुछ सलाह दूँगा जिससे आपको थोड़ा-सा बेहतर महसूस होगा। सबसे पहले देखिए, जब भी आप उम, कोई भी काम करने बैठते हैं, तब आप उसका परिणाम ना सोचें, जब भी आप परिणाम सोच के बैठते हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक प्रकार का कह लीजिए कि एक तस्वीर छप जाती है और वो तस्वीर हो जाती है आपके लिए परफेक्ट तस्वीर। तो, आप जब भी वो काम करते रहते हैं, तब आप उस तस्वीर को पाने के लिए काम करते हैं, तो वो चीज़ करने से परफेक्शनिज़्म का दिक्कत आता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ जैसे हम चालू करते रहते हैं ना, चीज़ें बदलती है, चीज़ों के बारे में पता चलता है और वैसा नहीं निकल के आ पाता जैसा हम सोचे थे करने से पहले। तो हाँ, ये चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत फायदा होगा कि उम, कभी भी अ, कदम-कदम बढ़िए, कभी भी एकदम अंत आखिरी कदम पे पहुँचने का कोशिश नहीं कीजिए, परफेक्शनिज़्म भी एक आखिरी कदम ही है। जब भी आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं और इससे भी अच्छा लिख सकते हैं या इससे भी अच्छा चीज़ें कर सकते हैं, तो ये अ, कह लीजिए एक प्रकार का अ, उम, असत्य है जो आप अपने आप को बता रहे हैं या एक प्रकार की आशा है, तो आशा को असलियत में बदलने में बहुत फर्क होता है। तो ये चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे कि हर वो चीज़ जो आप सोच के चलते हैं, वैसा होगा नहीं, तो आप पहले से सोचिए ही मत, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में किसी प्रकार का परफेक्ट इमेज़ बनेगा ही नहीं। तो आप किसी चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं, जो चीज़ आपसे पहले बन रही है, वही चीज़ आपको सुंदर लगेगी और वही चीज़ बहुत सर्वोत्तम भी लगेगी। एक और चीज़ इसमें ये भी आ जाता है कि आप बता रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, देखिए, बहुत ज़्यादा अ, काम करने से भी उम, थोड़ा-बहुत मुझे लगता है कि ये वाली परेशानी आ सकती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको मन बहलाए, उम, चाहे वो योग हो गया, चाहे वो भागना हो गया, चाहे वो यू होल दोस्तों के साथ खेलना हो गया या दोस्तों के साथ उम, कह लीजिए घूमना हो गया। परंतु ऐसी चीज़ें जिसमें आपका मन अ, लग रहा है पूर्ण रूप से किसी और चीज़ में और आप अपना ध्यान बाँट पा रहे हैं, वहाँ पे जब आप वापस आएँगे वही काम करने तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा अंतर दिखेगा और वो अंतर इसीलिए दिखता है क्योंकि देखिए, आराम अपनी जगह बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप अपने मन को आराम नहीं देंगे, तो हाँ, ये वाली समस्याएँ आएँगी ही आएँगी। तो, लेकिन अगर वही जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताया अगर इन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा-बहुत ध्यान रख लेंगे, तो मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आप इस सब चीज़ों को पार करके आगे निकल पाएँगे।
जी, बिल्कुल, मैं आपकी बातें काफ़ी ध्यान से सुन रही थी और मुझे लग रहा था कहीं न कहीं जो आप बोल रहे हैं मेरे साथ वैसा होता है, वो तस्वीर ज़रूर छिप छप जाती है और जिसके कारण मैं पो भागने लगती हूँ, परेशान हो जाती है अ, हो जाती हूँ। तो अम, बिल्कुल मैं ध्यान दूँगी और ये सारी बातें और आपको बताने के लिए धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से सारे सारे बारे बत बताई आप मुझे।